Здравствуйте.
Здравствуйте.
Хочу поговорить с вами на тему: "Какую роль искусство играет в нашей жизни?"
Интересная тема. Давайте, поговорим с вами.
Да. Вот какое ваше мнение? Вообще, играет искусство или, может быть, всё это лишнее и и вовсе не нужно? Вот или на вашем личном примере. Как вы считаете?
М. Ну, я думаю, что роль, она очень большая. Э, вот т так думаю, если даже посмотреть, э, да, если посмотреть, э, в историю, то, в принципе, человек всегда стремился вот к какой-то красоте, не знаю, к созданию чему-то нового. И, в принципе, вот такая вот деятельность творческая, да, она всегда как-то вот была частью нашей жизни и, в принципе, она присутствовала, да, так или иначе в обществе. Поэтому, м, если бы не было такого запроса, то, думаю, человек бы этим не занимался.
Мгм, вот так вы смотрите, да? Мгм. Согласен абсолютно. Я вот на секунду Да, да, совершенно вы правы, и я, когда вот вот вы начали говорить, я сразу представил себе, э, чуть ли не первобытнообщинных людей, которые на скалах что-то там рисовали, что-то делали. Это же искусство! Оно тянется вон как издалека, я бы сказал. До сих пор мы им имеем возможность увидеть какие-то наскальные, э, рисунки.
Да, да. Мгм. Да. Да, наскальные рисунки, мозаики старые, а, вот какие-то, греческая та же архитектура древняя и так далее. Ну, тоже вот как-то сразу вспоминается. А, поэтому, поэто была как-то нужно человеку. В принципе, возможно, если мы бы говорим про изобразительные искусства, да, допустим, то здесь важна роль, что человека раньше вот хотелось представить что-то в каких-то образах, да. А, вот как-то нарисовать, какие-то э элементы жизни, зафиксировать, э, чтобы они остались в истории, да.
Да. Мгм. Может быть даже Да. Может быть, даже до письменности, вот не зря мы с вами об этом начали говорить. До письменности желание передать какую-то информацию или вот какое-то событие- его рисовали.
Мгм. Да, да-да-да.
То есть что-то, то, что мы сегодня читаем на скалах, и то в виде рисунках и картинках, это, м, наверно, расшифровывается как вот здесь, не знаю, племя напало на племя. И это видно.
Мгм.
Это нельзя было ещё тогда описать, э, в виде букв и, да, и текста
Да-да-да. Мгм. Если, допустим, мы возьмем Да, да, абсолютно согласен с вами. Вот если мы возьмём даже какие-то эпосы, там кли клинописные всякие разные таблицы, м, высеченные на камнях и так далее, там часто к ним шли ещё какие-то изобразительные вещи. Допустим, как вот один царь победил другого. И вот он решил за зафиксировать это в истории. И вот он там па пускай, персидский царь, и вот он, э, вот оставил такое послание на камне, и сейчас оно хранится в музее где-нибудь, и что-то похожее такое есть, да, да.
вот, но это искусство. Да. Мгм. Да. В фреске ф всё это и всё это, да, лю человек пытается сохранить, а, несмотря на какой-то возраст, который может исчисляться тысячелетиями, да. Ы я абсолютно согласен с вами, что искусство, вот в какое м, в чём бы оно ни выражалось, вот вы говорите изобразительное, я бы тут добавил и и и прочие виды его, да, те же самые написание стихотворений- это тоже искусство, и музыка- искусство отдельное, да, и так далее. Телевидение и радио- <chuckles> это всё виды виды творчества и искусства.
Да-да-да. Мгм, мгм. Да, да-да-да. Музыка. Мгм. Да, да-да-да. Очень много можно перечислять, да, и дальше.
М можно, да, и это очень важно, каждое из них очень важно для человека с точки зрения образовательной, к примеру.
Мгм.
Да, я думаю, что человек человек чем более образован, тем более он пытается в искусстве, скажем, понять, разобраться, понять, да, как как как что устроено, э, какие-то делать свои выводы, э, свои взгляды.
Да, да-да-да. Разбираться, да? Мгм. Да, и, возможно, он как раз таки видит, вот, э, больше вот этого вот смысла в самом искусстве заложенного, да, вот пытается понять. Э, даже вот не просто вот сам факт вот наличия этого искусства, а причину его создания, да, что побудило автора.
Мгм. Да, то творец этим, что творец этим хотел сказать? Это, наверно, это, наверно, 1 из главных вопросов, особенно в, э э, там в художественных в пере передаче как бы информации, вот, через картины, если так можно сказать, что он имел в виду. Очень многие картины до сих пор по-разному трактуются, расшифровываются.
Да. <chuckles> Во именно именно, да. Мгм. Да, да-да. Это правда.
Да, вот скажите, па М. Хотел спросить, у вас какой, э, вид искусства- любимый?
И вот интересно как а, да, конечно. Ой, очень сложно сказать. Я не могу так вот выделить один, да, потому что у меня, возможно, несколько таких видов искусства, которые
Вы не можете что-то выделить, да? Ну, наверное, там музыка, и и, я не знаю, тоже, та же изобразительное искусство- картины.
Да, это точно. Да, вы знаете, я, о о просто со школьных лет я учился ещё параллельно в художественной школе и музыкальной школе одновременно, и, а, и, как бы, у меня вот эти вот, а, а, 2, можно сказать, основных <chuckles> вида искусства, они п постоянно присутствовали в моей жизни, я им обучался, поэтому, конечно, они занимают большое большую роль. Мгм.
Мгм. Мгм. Да, ведь я случайно, я случайно их назвал и попал вот в ваши, наверное, главные. Но для меня на самом-то деле и то, и другое тоже, наверное, главными являются по совпадению. Вот, я в любом городе или месте, где, э, где я бываю, я задумываюсь, есть ли музей и что в нём выставляется. И, как бы, то есть для меня очень важен вот этот момент, есть ли музей в в месте. Ну, а музыка?
Очень интересно. <laughs> Да. Как картинная галерея, или просто как история?
Вы знаете, здесь всё зависит от места. Я бы сказал, тут нужно понять, э, действительно, или это одно, или это другое. Картинная галерея? Тогда я начинаю думать, что именно там выставляется. Может быть, часто музеи бывают очень необычными, то, чт то, что ты не видел. Образно, м, музей, э, пожар пожарников, если так можно сказать, или пожарного искусства, да. Или там трамваи выставлены, э, какие-то старые вагоны, и мне это тоже очень интересно. Или или я попадаю в какое-то местечко, и это музей этого места, или музей какого-то знаменитого человека, который когда-то там был. Дом-музей часто бывает. Меня всё это по-своему привлекает. Ну, я имею в виду, каждая по-своему, поэтому здесь объединить
Мгм. А, н ну да, да-да-да, тоже интересно. Мгм. Здорово, здорово. Мгм. Да-да-да. Мгм. Рат рассказывает какую-то историю места, да, наверно.
Рассказывает об истории места. Объединить трудно и сказать: "Мне нравятся только картины". Н нет, тут так я ответить не могу.
М, тян какой-то. Вот я с вами абсолютно с солидарен тоже в этом, тоже мне что-то сложно одно выделить. А, вот поэтому, мне кажется, м, вот если посмотреть на искусство, да, то отличительная характеристика- это то, что оно постоянно меняется.
Вот, и Мгм.
Э, п причем нельзя сказать, что оно там совершенствуется или ухудшается. Оно просто меняется. И, э, есть есть какие-то, и да, и в то же время есть какие-то циклы в этой музыке, ну, и в музыке, и в изобразительном искусстве, и в других видах искусства. Вот, например, если посмотреть на ту же живопись, да, м, как-то мы пришли от наскальной живописи к эпохе Возрождения, да, вот от каких-то более таких, о, образных вещей, да, к каким-то очень точным изображениям, э, черт лица, например, пейзажей, натюрмортов и так далее, да. А потом снова перешли мы к каким-то вот, э, или не снова, но снова упростили, можно сказать, искусство, в по крайней мере, внешне, как оно кажется, да, но стали вкладывать, э, в него какой-то глубинный смысл, м, э, в плане, допустим, вот, э каких-то вот, ну, допустим, тот же квадрат Малевича, да, <chuckles> наверно, яв э, явный пример.
Новые формы приобретает. Да. Мгм. Так, конечно. Да, вот надо же, я в голове, д в сейчас держал, думаю про ся: неужели вы щас скажете про квадрат Малевича? <chuckles> И вы вот берёте и как раз приводите этот пример. Очень уместно, на самом-то деле. Да, это интересно. Интересно, как вот ф вот если проследить во времени, да, э, от простого к очень сложному, и вдруг на квадрат Малевича, как ни странно. <chuckles> Или подобное, например, творчество, да? Э, да, и в музыке то же самое. И если вы подумаете, и и в кинематографии приемы применяются другие. Э, как бы, всё время человек находится в поиске, в творческом поиске. И в искусстве человек вот во всех, э, направлениях находится в в поиске. Мне кажется, это немножко связано с тем, что масса- я имею в виду, человеческая масса- как бы хочет всё время что-то новое. Если, можно так сказать, устаёт от того, что ты уже насмотрелся и то, что понятно. И как бы это ни было замечательно и интересно, но ты всё время хочешь удивляться.
Или Пикассо, да. Мгм. <chuckles> Да. Абсолютно, да, согласен. И вот оно п как-то постоянно меняется, это искусство. Ф и вот, э, м, в музыке, да. Мгм. Абсолютно, да, мгм. Да. Соглашусь, да. Мгм. Человек очень быстро привыкает <chuckles> к чему-то, вот, я вот это вот желание у человека есть, да, я согласен. И оно, наверно, меняет искусство.
Вот это желание Да. Желание Э, я думаю, что да. Как бы, и, э, человек искусства понимает, что надо создать что-то новое, а. Масса потребительская хочет получить, чтобы это не было похоже на вчерашнее и на то, что уже 100 раз я видел.
Мгм. Да-да-да. И тоже в какой-то степени для допустим, для творцов, э, которые вот творят искусство, да. Э, а_ для них них это тоже способ ка каким-то образом остаться в истории, что они сделали совсем не так, как их предшественники.
Это действительно так. Да. Мгм. Самовыразиться. Мы всегда знаем вот этих первопроходцев, которые вот этот стиль, это направление, там изобрёл этот человек.
М-да. Да-да-да. А остальные уже не так известны, обычно бывают.
Остальные они они подхватили. Это уже неинтересно. Это уже как бы, ну, не второсортно, но приблизительно вот в этом направлении, что, м, всегда тяжело изобрести и легко следовать.
Мгм. М-да, да-да, понимаю. Мгм. Ле легко повторить, да, соглашусь. Вот.
Поэтому вот тоже интересно.
Возможно, еще 1 такой фактор очень важный, да, что вот мы, м, искусство, оно как будто бы, а изображает, э, создаёт какой-то такой вот такой шифр, можно сказать, какой-то информации. И человек, вот, э, разгадывая это, он познаёт и себя в какой-то степени.
Так. Мгм. Я согласен абсолютно с этой мыслью, да.
Вот поэтому тоже, наверно, вот, э, если задумываться о том, как как, почему и возникает такой интерес, да, почему он присутствует в нашей жизни, да, то, возможно, вот это вот вот То, что иногда бывает сложно выразить какими-то другими средствами коммуникации, бывает, через искусство оно вот очень ясно становится, и можно сказать: "О да, это вот прямо та мысль, которую я хотел сказать".
Как бы Да. Мгм. Да, и вот если я вас правильно понимаю, вот, например, искусство, должно еще ассоциируется с ассоциироваться с той или иной культурой, с той с тем или иным народом. То есть вот если мы возьмем возьмем у и изобразительное искусство, и музыку, то и там, и там очень часто чувствуется принадлежность к какой-то культуре, принадлежность, может быть, даже к материку, я бы сказал. Да, например, я был как-то в африканском музее, и поверьте, что можно, <chuckles> я щас хотел сказать, с закрытыми глазами. Ну, почти с закрытыми глазами можно сказать, что все эти работы относятся к африканскому континенту. Тематически. То есть ты это прослеживается. Вот вот, э, ты тут неважно, разбираешься ты в этом или нет, но во всех картинах это видно. Причём сочные, яркие краски, но ты понимаешь, что это и принадлежит кисти африканского художника. А, с музыкой очень часто ты слышишь песню, ты, а те для тебя это абсолютно очевидно, что она, э, например, с Бобом Марли написаны, эти все композиции. И может быть, ты их не слышал до этого, но ты думаешь: "Вот это прям стиль Боба Марли".
Бывает такое, да. Да, это очень заметно. <chuckles> Да-да-да. Мгм, мгм. Тоже да. Мгм, мгм. Ну да да, ты и такое бывает.
Да, и кто бы ни пел после него в этом же стиле, там регги, например, всё равно ты понимаешь, что вот он его придумал и что это связано с Ямайкой. Кстати, вот если ты туда попадаешь, там отовсюду звучит эта музыка, и никакой другой.
Да. Мгм. Да, да, да. <chuckles> И прям ассоциация уже со страной идет непосредственно.
И ассоци полнейшая ассоциация, да, со страной. И так можно и другие взять какие-то, э, стили, музыкальные направления, можно взять блюз, можно взять, м, джаз. И сразу понятно, о какой стране, например, я говорю.
Мгм, мгм. Да-да-да. Мгм. Не говоря уже про какие-то традиционные мелодии, да, которые вот веками просто культивировались в каких-то культурах. Э, и в сейчас мы точно что-то можем услышать и понять, э, к какой стране это относится, да. Вот, которая, может быть, постепенно уходит из нашей жизни, но тем не менее, ну, в плане исполнения какого-то пот из-за глобализации той же самой, да, а, вот. Но н тем не менее, у нас есть чёткие ассоциации, прямо вот с детства мы понимаем, к какой культуре какая музыка относится.
Та Да. Мгм. Да, очень интересный момент, но это именно так. И, э, как бы можно так вот, как вывод я бы сказал, что и, э, культура, ам, ис в искусстве, да, имеет национальность, или имеет континент, или имеет принадлежность к какому-то народу. Да, то есть не не мирового какого-то масштаба. Может быть, есть что-то мирового масштаба, но всё равно, вот даже если вот мы с вами не говорили, там спект
Мгм. Да, да, да, да. Имеется, э, региональные особенности, да.
м-да, вот даже спектакли, которые выпускаются и там, не знаю, по всему миру идут, и всё равно ты их привязываешь к, м, тем чувствам и к тем качествам, которые вот, э, за заложил режиссёр, который где-то родился, на каком-то языке говорил и мыслил. Так я бы это сказал, да?
Мгм. Да-да, да. И таким образом мы тоже, э, познаем эти культуры, да, через, э, вот искусство, присущее, э, тому или иному региону и и вот месту. Да. Спасибо большое. М-да. Всего доброго.
Да. Совершенно верно. Спасибо большое за разговор. Очень интересный. Всего доброго.